Assolutamente sì. Mhmm, nello specifico diciamo, abituato ad ascoltare la musica nella cameretta di casa, è è ben diverso <chuckles> diciamo arrivare in uno stadio con 80000 o 70000 persone, tant'è che, ehm, il primo che ho visto dal vivo, ehm, è stato quello dei Coldplay. E non ti nascondo che, ehm, una volta arrivato lì, non è stato semplice i primi minuti perché, ehm, mi sentivo quasi diciamo a dis Sì sp spaesato, quasi a disagio, perché, ehm, magari volevo cantare o ballare però mi limitavo perché ovviamente magari, ehm, avevo accanto la mia ragazza, ma non ero, mhmm, accanto ad altre persone che conoscevo, quindi, ehm, mi veniva complesso.
Sì. Mh, certo. Certo. Sì. Okay. Un po' spaesato. <chuckles> Okay. Okay. Sì. Okay, Quindi, mhmm, diciamo, un po' di di di tra virgolette "vergogna," insomma, di chiamiamola un po' di di di, mhmm, ehm, anche, magari paura del giudizio. Paura è esa la la classica paura del giudizio: "Cosa cosa diranno gli altri che mi vedono?" Sì, sì, sì.
Esatto. Ve v vo vorrei dire ansia da pessa da prestazione. Esatto. Esattamente. Però, mhmm, questa esperienza, poi perché quest'anno sono andato invece a quello di Ed Sheeran a Roma, ehm, e mi ha aiutato tantissimo a sciogliermi, perché, ehm, poi ovviamente dopo i primi minuti di concer di concerto dei Coldplay, mi sono sciolto e poi lì ho cantato, anche aiutato, diciamo, dalla mia ragazza, ehm, e anche dalle persone vicino, che comunque coinvolgevano, perché appunto, mhmm, per me era tutto nuovo, quindi otto: "Vabbè, vediamo cosa fanno gli altri." Da lì in poi, diciamo mi sono mi sono sciolto. Ehm, è stato fondamentale, perché quest'anno invece l'ho vissuta in maniera differente, totalmente differente, perché, ehm, sono arrivato
Okay. Sì. Certo. Okay. Sì. Okay, di eri è già un p un po' più un po' più sciolto, un po' più pronto, a quel del a cosa ti dovevi aspettare.
Assolutamente. Assolutamente, sono arrivato lì, ed ero entusiasta di vedere, ehm, un personaggio, un cantante di di caratura internazionale, perché di quello parliamo, ehm, di vederlo dal vivo, e per giunta Ed Sheeran l'abbia visto anche da molto vicino, eravamo sotto il palco quindi è stato veramente bello.
Okay. Sì, certo. Ah okay. Ah beh, insomma è anco ancora più emozionante, e, bene guarda mi ha fatto molto piacere f questa conversazione, e soprattutto anche per le cose, ehm, emozionanti insomma che che riguardano che le le la tua la tua vita, e il il tuo vissuto personale, ehm, ti ringrazio e spero magari di incontrarti in qualche concerto.
Sì. Mh. Io <chuckles> Grazie mille, è stata una chiacchierata davvero davvero illuminante, e hai fatto ritornare alla mia memoria, ehm, dei bei momenti, anche nostalgici della della mia vita.

Okay, allora, ehm, devo dirti che c'è stato un cambiamento, mhmm, mi viene da dire radicale, per sì, <chuckles> perché, ehm, siamo ovviamente, le persone in generale, in costante, ehm, crescita, no, quindi, ehm, parlo per esperienza personale, da, uhm, una concezione proprio della vita, no, nel vedere la vita in un certo modo, ehm, quindi magari più frivolo quando eri più piccolo perché non avevi troppi pensieri, crescendo, uhm, poi ovviamente, ehm, si inasprisce anche la realtà, e quindi cambia an cambiano anche i gusti, uhm, e così mi è successo nella musica.
Addirittura. <chuckles> Sì, sì, sì. Certo. Sì. Certo. Okay. Si acquista anche un po' più di profondità ecco, diciamo, magari.
Esattamente, esattamente. Infatti, ehm, sono partito ascoltando, ehm, sostanzialmente, mhmm, musica commerciale, quindi, ehm, musica più semplice, co anche più fruibile, no, e mhmm, perché è più diretta, ehm, quindi tormentoni estivi, ehm, piuttosto che non so, ehm, musica rap.
Okay. Sì. Okay. Ma musica italiana, o musica anche straniera, che musica
Allora a entrambe diciamo entrambe le cose, quindi musica italiana perché ovviamente, ehm, passavano in radio magari in estate tormentoni italiani, ma non solo <sniffs> <clicks tongue> e questa fase, ehm, è durata dalle elementari circa sino alle medie barra primi due anni delle superiori, dopodiché
Sì. Certo. Sì. Okay. Stiamo parlando più o meno di che di che epoca, giusto anche per capire magari se hai qualche qualche ricordo di qualche de uno di questi tormentoni, ecco.
Ehm Sì. Assolutamente, sì diciamo, uhm, dire epoca un po' mi fa sentire vecchio, però è realmente così, è è passato è passato un decennio, ma nemmeno tantissimo, nemmeno tantissimo.
<chuckles> Ah, beh dai, sei abbastante recenti. Un tormentone, ti viene in mente? <chuckles>
Sì, sì, sì, abbastanza recen Ma un tormentone che mi viene in mente, è Danza Kuduro ad esempio, che passava tant tantissimo sì tantissimo in radio, ehm, io ancora andavo alle medie quando facevano Danza Kuduro, quindi ricordo di mhmm, di es di un'estate in cui l'ho ascoltata così tante volte che poi m'è venuta la nausea infatti, e secondo me anche questo, mi ha portato diciamo al cambiamento dei gusti musicali.
Ah mamma mia, sì, sì, famosissima. Certo. Certo. Okay. <chuckles> Tu di di gusti, sì.
Sì, e non è stata l'unica canzone, ehm, perché poi c'è ovviamente ce ne so' stato ce ne sono state altre, ehm, u una miriade, una miriade di altre canzoni.
Certo. Okay, comunque diciamo che rimanevi su sul pop italiano, piuttosto che internazionale, ecco. Ehm, poi cos'è successo?
Sì. Esattamente.